Doğru, aynı şekilde. Tabii canım, kesinlikle, kesinlikle aynı şekilde.
Eee, niye sosyal medya da açabil açabileyim, değil mi? Heh, evet. Yani dediğin gibi.
Ama işte, ııı, yani o o ııı, kısıtlama dünya çapında olsa aslında bayağı, yani çok büyük oranda kirlilik azalır, bayağı bir azalır. Fake hesaplar falan zaten hepsi aradan çıkar. Bir de Tabii, tabii, tabii, tabii de ya, a bayağı birçok kişi belki ekmeksiz kalır ama <chuckles> yani onların da açıkçası Bence de şart.
Evet, evet, evet, evet. Troller falan biterler yani. <chuckles> Evet, evet. Şart bence ya, bu konuştuğumuz şey.